A ver, pues sí he probado tacos mexicanos pero pues no sé ni tampoco decirte si era el sabor real o no, porque yo he probado restaurantes mexicanos o aquí en Italia o, pues, en Lima. Entonces no no en México, ¿no? Mi papá ajá, mi papá sí tenía el mejor amigo de mi papá vivía en México y él se había ido varias veces y siempre me decía como que: "No tienes idea de lo deliciosos que son, son otra cosa, no tienen nada que ver", y yo: "Ah, bueno, pues, ¿no?". Y sí los he probado, pero por ejemplo, acá en Italia no lo hacen mucho como tex-mex. Entonces lo hacen con esas tortillas que son crocantes, que yo creo que, pues, no son las originales de México, ¿no? O sea, yo creo que eso es una cosa un poco más estadounidense y, mm, entonces no te sé decir, sí son ricos, pero sí def definitivamente son sabores diferentes, ¿no? O sea, yo me doy cuenta que esa es una versión completamente peruanizada de mi mamá que, pues, le metía ají limo, ají panca, cosas muy peruanas que obviamente nunca van a estar en en los tacos de México, porque, pues, mm, obviamente los las recetas son diferentes, ¿no? Pero yo creo que ujú, dime, dime.
Okey. No en México propiamente. Sí. <chuckles> Okey. Okey. Sí. Ujú. <chuckles> Sí. Oye, ¿y te ha pasado? Sí. ¿Te ha pasado que algún amigo, conocido mexicano ha probado tus tacos peruanos? ¿Y qué ha y qué ha dicho?
Ay sí, sí me ha pasado y, pues, ya no me acuerdo exactamente qué me dijeron, que que, mm, no sé si me dijeron que parecía más un burrito. Me dijeron que parecía más otro plato. Mm, y yo dije como: "Okey, sí, por eso es que avisé que no eran tacos", o sea, yo siempre digo esto, ¿no? Como te exacto, porque no quiero que tampoco, pues, nadie se ofenda, ¿no? Porque por ahí sí yo también voy a comer a casa de un amigo que es mexicano y me dice: "Ay mira, te preparé un lomo saltado", y me llega una cosa que, pues, no es lomo saltado, yo me quedaría como: "Mm, pues no, <chuckles> ¿qué pasó?". <chuckles> No tiene nada que ver, ¿no? Entonces yo siempre como que pongo la advertencia de: "Chicos, estos son tacos versión peruana y de mi mamá, o sea, no tienen nada que ver con los tacos reales, es solo una tortilla llena de cosas", ¿no? <chuckles> Para que nadie se esté molestando.
Okey. <chuckles> Ay, hiciste la advertencia. Sí, sí, sí. <chuckles> Sí, sí, sí. Okey. Sí. <chuckles> Total. Claro, claro, superimportante, ¿no? Oye, y ya como para ir cerrando, para terminar, em, ¿tú crees que este es un plato que tú, igual que tu mamá te lo transmitió, te gustaría como transmitirlo eventualmente a tus hijos, a las futuras generaciones? ¿Te gustaría que sea un plato que sea recordado por algo que es familiar, como una tradición?
Ujú. Sí.